Bạn ơi, dạo gần đây thì mình đang có một cái vấn đề sự rất là, kiểu, làm cho mình cảm thấy băn khoăn và cũng như là khá là bối rối ấy. Đó, thì mình mới đi l mình mới đi làm được khoảng thời gian đâu đó là nửa năm nay thôi, thế nhưng mà do mình là một cái nhân sự mới ra trường này, cũng khá là còn non trẻ á, thế nên là mình luôn muốn đi làm với một cái tâm thế đó là mình rất là muốn hòa đồng với tất cả mọi người này. Mình luôn muốn là mọi người sẽ nhìn với một cái ánh mắt nói chung là rất là thiện cảm á, thế nên là, ờ, trong vòng 6 tháng này mình đi làm thì mình có, ừm, nhận được rất là nhiều những cái lời đề nghị giúp đỡ mọi người từ cái việc lớn cho đến những cái việc bé và, ừm, cho đến cả những cái việc mà lặt vặt ấy, thì mọi người đôi khi mọi người cũng tìm đến mình để mà nhờ vả mình. Trong cái thời gian đầu thì mình cảm thấy là, ờ, mọi người nhờ mình như thế thì mình cảm thấy rất là vui, có một cái cảm giác đó là mọi người tin tưởng cũng như là quý mến mình thì mọi người mới đề nghị là muốn mình giúp á. Thế nhưng mà sau này khi mà cái công việc nó ổn định hơn này, xong rồi mình cũng có nhiều những cái công việc nó thuộc cái phạm vi cá nhân mình hơn á, thế nên là mình rất là muốn nói "Không" khi mà mọi người nhờ mình giúp á, tại vì có rất là nhiều những cái lý do xoay quanh nó, thế nhưng mà mình lại, kiểu, bị ngại á, mình bị ngại nói "Không" này, mình mình sợ là mình sẽ làm mất lòng đồng nghiệp, hoặc là sau này lỡ có một cái vấn đề gì đó nó làm cho mình cảm thấy hối tiếc thì sao? Thế nên là bây giờ mình không biết làm thế nào để có thể nói "Không" mà không gặp phải cái vấn đề đó, bạn có thể là cho mình xin một vài những cái lời khuyên cũng như là góc nhìn của bạn được không?
Sao thế bạn? Ôi, sao thế này? Mình nghe đây. À, ô kê. Mình hiểu. À, ô kê. Ừm, mình hiểu. Ừm, cũng đúng. À, ô kê. Ừm, được này, bạn ơi. Thật ra là cái việc mà, à, ngại từ chối người ta, ngại nói không với người khác ấy, thì đây là trường hợp của rất nhiều người gặp phải, cho nên là bạn không cô đơn đâu, đừng lo lắng quá ha. Thế thì không biết rằng là nha, ừm, bạn có thể nói về cụ thể một cái lần mà bạn muốn nói không nhưng mà tự dưng thấy cái lời đấy nói, thốt ra nó bị khó quá không?
Ừm, trong cái một cái lần đó thì cái chị mà đồng nghiệp của mình á, chị ấy thì ngồi ngay cạnh mình thôi. Hai chị em thì cũng có cái thời gian, gọi là, nói chuyện này, rồi tiếp xúc trong một cái thời gian mà từ đầu từ đầu mình đi làm thì chị ấy là một trong cái người mà nói chuyện với mình rất là nhiều. Có lẽ là tại vì là hai chị em ngồi cạnh nhau thế nên là cứ tâm tình rồi cứ nói chuyện chuyện vui, chuyện buồn thì thì cũng, kiểu như là, open với nhau để mà chia sẻ với nhau vậy thôi. Đó, thế nên là trong trong một cái lần đó thì chị ấy có nhờ mình là sang kiểm hồ sơ cùng với chị, thế nhưng mà, do là mình nhìn trên màn hình thì mình thấy rằng là mình còn rất là nhiều những cái công việc mà mình phải làm nhưng mà mình còn chưa hoàn thành đến một nửa cơ. Thế nên là mình cũng lo lắng khá là nhiều về cái tiến tiến độ của bản thân mình á. Mình sợ là bây giờ nếu mà mình đi sang kiểm hồ sơ với chị, mà kiểm hồ sơ thì nó thực sự nó rất là một cái công việc rất là mất nhiều thời gian, đúng không? Nên mình cũng khá là ngại, thế nhưng là mà bên trong mình lại cảm thấy rằng là "Ôi, tôi muốn từ chối cái lời đề nghị này quá cơ, tại vì là còn nhiều việc cá nhân phải làm." Thế nhưng mà tự nhiên bất giác, ừm, mồm mình thì cứ bảo là "Vâng, để một tí nữa em sang." Xong rồi tự nhiên trong lòng mình thì cảm thấy là "Ôi trời, áp lực quá, bây giờ mình lại đi giúp người ta thế còn công việc của mình thì không biết là tí nữa có phải OT không á." Tự nhiên cảm thấy bối rối quá trời luôn, bây giờ mình không biết làm thế nào để <chuckles> khắc phục cái tình trạng này.
Ừm, mình hiểu. À, OK. Yeah, thế là cũng bận mà. Ừm, mình hiểu. Đúng nha. Ừm. Ôi, vậy luôn ấy à? À, OK. <laughs> Trời ơi! Cực kỳ đồng cảm với bạn luôn á. Nhưng mà, à, mình hỏi thêm một chút nha. Không biết rằng là cái khi mà bạn muốn nói từ chối định nói từ chối như thế ấy, nhưng mà bạn không thể là do đâu nhỉ? Là bạn ngoài cái câu chuyện là bạn lo lắng rằng là, ừ, người ta lại nghĩ gì này, rồi là nhỡ về đâu về về sau đi chẳng hạn, bạn có việc gì đó nhờ họ rồi bạn lại không nhờ được hay như thế nào đấy, bạn hối hận ấy, thì còn có lý do n nào khác không ha?
Ừm, mình nghĩ là một phần nó cũng liên quan đến cả tính cách của mình á. Tính của mình thì đó giờ mình cũng khá là vô tư, mình luôn, kiểu như là, sẵn sàng giúp đỡ mọi người ấy. Và cái khoảng thời gian mà 6 tháng mà mình làm việc tại đây này thì mình mình cảm thấy như là mình cũng hình thành một cái thói quen nói yes với gần như tất cả mọi cái yêu cầu của mọi người đưa ra vậy á. Tại vì đấy, cái tâm cái tâm thế mà mình đi vào mình làm việc mà như mình chia sẻ á, là mình luôn muốn là hòa đồng này, giúp đỡ mọi người và, kiểu là, mọi người sẽ luôn cảm nhận mình là một cái cá nhân có ích trong cộng đồng á. Thế nên là về lâu về dài thì mình cảm thấy là có một cái phần nào đấy mình quên mất cái cách từ chối mọi người rồi hay sao á. Thế thế nên là khi mà mình nói ra thì trong đầu thì mình muốn từ chối đấy, nhưng mà mình nói ra thì bằng một cách nào đấy mình lại nói có. Đấy, giống như là mình quên cái cách từ chối đi, và nó s trở thành một phần tính cách của mình rồi á bạn.
À, mình hiểu rồi. Ờ, vậy rất là mệt. Ừm, mình hiểu. Ờ, ô kê. <laughs> Rồi, rồi. Ừm, ô kê. Có thể là rằng là do cái việc này là bạn đã làm quá quen rồi, nó trở thành một cái thói quen rồi, chứ chưa chắc đây là đã là tính cách của bạn đâu nha. Ờ, thật ra thì mình cũng đang tự hỏi rằng là không biết rằng trước đây ấy thì, bạn đã bao giờ bạn từng một lần nào đó bạn nói không với người ta chưa và cái phản ứng của người ta như thế nào?
Ừm, thì có một cái lần đó thì có một cái chị mà nói chung là chị này thì lại không không thân thiết với mình như cái chị ngồi cạnh á, đó, chị ấy thì cũng nói chung là 2 chị em thì cũng có nói chuyện đôi lần ở những cái buổi, gọi là, đi ăn uống tập thể này, mọi người thì dịp này, dịp kia cũng hay rủ nhau ra ngoài và đi ăn á. Thì cái lần đó thì chị ấy có nhờ mình là có uống nước không thì đi xuống công ty này, rồi xong rồi mua hộ chị cái này, cái kia á, nói chung là những cái công việc đó thì không nằm ở trong cái phạm vi công việc của mình đâu, chỉ là người ta nghĩ là mình tiện thì là họ nhờ thôi. Thế nhưng mà cái lần đó thì mình thì đang phải xoay sở khá là nhiều những cái công việc cá nhân của mình á, cái giai đoạn đó như là cái giai đoạn cao điểm của dự án, thế nên là cũng có rất là nhiều việc, đó, thế nên là mình cũng rất là sợ ảnh hưởng đến tiến độ của cả nhóm chung, thế nên là mình cũng có bảo chị ấy là: "Bây giờ em đang bận quá, chị có thể là nhờ người khác được không?" Thế xong rồi tự nhiên mình cảm thấy là mặt chị ấy, giống như là, kiểu, không không hài lòng lắm cho sao, ơ, hay sao á, mà, kiểu, mà tự nhiên là, kiểu, chị ấy nói giọng buồn buồn, xong ấy chị ấy bỏ đi, mà, kiểu, ừm, vài ngày sau á, không biết có phải do mình nhạy cảm hay không, mà, kiểu, cảm thấy là chị ấy cũng ít giao tiếp với mình lại hẳn. Thế là mình cũng, kiểu, khá là suy nghĩ, không biết là mình từ chối một cái việc nhỏ đấy thì liệu có gây ra một cái sự hiểu lầm nào đấy về mối quan hệ cho người ta hay không, mà, kiểu, tự nhiên có một cái khoảng cách giữa mình và đồng nghiệp như thế thì mình cũng rất là ái ngại á. Bây giờ mình có thể l gì để khắc phục cái, á, tình trạng này hả bạn?
À! Rồi. Ừm, mình hiểu. Ồ, vậy luôn ấy hả? À! Ô kê. À, ô rồi. Trời ơi! Mình rất là hiểu rồi nha. Ờ, thật ra ấy, thì, ừm, theo mình thấy thì cái việc mà bạn làm, cái việc mà bạn từ chối người ta, thật ra là bạn đâu có sai đâu. Bởi vì là bạn cũng đang có rất là nhiều những công việc khác, cho nên là cái việc bạn từ chối nó cũng là đều là hoàn toàn chính đáng và hợp lý thôi. Bạn đừng lo nghĩ nhiều quá nè. Và cái, ừm, tiếp theo mà mình nghĩ rằng là, à, bạn cần phải biết ấy, đó chính là nhiều khi nha, bạn cứ giúp người ta quá, rồi bạn cứ lúc nào bạn cũng nói đồng ý, đúng không nè? Thì người ta sẽ sinh ra một cái nó, gọi là, cái thói ỷ lại vào bạn, rằng là người ta sẽ có cái suy nghĩ trong đầu là "Ôi! Em này rất là thảo, em này sẽ luôn luôn giúp mình", và người ta sẽ dần dần người ta bị dựa dẫm rồi là ỷ lại vào bạn. Thì thật ra cái việc đấy nó cũng không phải là hoàn toàn tốt đâu, ờ, cái gì quá nó cũng không tốt mà. Bạn hãy tự nhắc nhở bản thân rằng là chỉ khi mà mình tôn trọng mình thì người khác mới tôn trọng mình, cho nên là cái việc nhiều khi nha, ừm, bạn hãy tự tin là bạn nói không, bạn từ chối đi. Bởi vì đây là cách mà bạn tôn trọng bạn, bạn tôn trọng cuộc sống của bạn, bạn tôn trọng công việc của bạn, bạn sẽ đặt là "Ừ, bây giờ cuộc sống của tôi, công việc của tôi và tất cả những cái thứ mà liên quan đến tôi, tôi phải đặt lên trước đã, còn, ờ, nếu như mà tôi không rảnh thì tôi không giúp được thì mọi người sẽ phải chấp nhận điều đấy." Cho nên là đây cũng là để một cách để người ta nhìn vào và người ta thấy rằng là "Ừ, ờ, bạn này bạn cũng có giới hạn và mình cũng nên tôn trọng cái giới hạn đấy." Không biết bạn, ờ, thấy cái suy nghĩ này thế nào?
Sau khi mình nghe bạn phân tích ấy, thì mình cũng cảm thấy rằng là có lẽ là cái thói quen sống của mình nó đã dần hình thành cho bản thân mình một cái suy nghĩ đó là cũng hơi cả nể á. Ừm, cũng có nhiều khi á mình ngồi lại và xong rồi mình tự nói chuyện với bản thân mình, và mình cũng tự đặt một cái câu hỏi đó là liệu có phải là người ta đang ỷ lại về vào mình hay không? Hoặc là người ta có một cái ý nào đấy hơi lợi dụng mình một tí, tại vì là mình luôn ở trong cái tâm thế là sẵn sàng giúp đỡ người ta hay không? Thế nhưng mà mình lại, kiểu, giống như là mình không dám nghĩ xấu với người khác á, thế nên là mình sẽ gạt phăng cái suy nghĩ đó đi, mình sẽ tìm m lý do nào đó nó lạc quan hơn, nó sẽ tốt bụng hơn để, kiểu là, bản thân mình cũng cảm thấy hoan hỉ với chính những cái cảm giác mà nó bất an ở trong lòng như thế á. Mình sẽ chọn nghĩ là, ừm, có lẽ là người ta quý mình này, có lẽ là người ta thấy cảm mến mình, thế nên là người ta nhờ mình để mà người ta nói chung là cái mối quan hệ đó, nó có cái thời gian tương tác nhiều hơn để mọi người, gọi là, thân thuộc với nhau hơn. Đó, mình sẽ tìm những cái lý do để mà ưm hưm hứm, để mà, kiểu là, cho những cái cảm xúc bất an trong lòng của mình, nó không còn ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình nữa. Đó, thế nhưng mà sau khi mà nghe bạn phân tích thì mình nghĩ là, ừm, cái việc mà biết từ chối để mà có thể là cân bằng được cảm xúc, cũng như là những cái công việc của bản thân, thì nó là một cái sự tôn trọng bản thân của mình trước tiên. Và khi mà mình đã có một cái suy nghĩ nó, ừm, rạch ra những cái ranh giới rõ ràng như thế rồi, thì những cái mối quan hệ nó cũng sẽ nhỡ đâu nó nó được phát triển theo một cái chiều hướng nó tốt hơn là mình nghĩ hay sao? Có lẽ là mình đang, gọi là, quá lo lắng, mình đang, gọi là, ừm, quá là cảm tính, chứ thực sự là cũng không có căn cứ nào, đó. Sau khi nghe bạn chia sẻ thì mình nghĩ là cái suy nghĩ của mình đã thay đổi một phần nào rồi, và bên cạnh đó thì mình còn có cái cách nào để mà từ chối kh người khác mà không cảm thấy hối tiếc, được không?
Ừm, mình hiểu. À, ô kê. <laughs> Ừm, mình hiểu. Mình hiểu nè. Đúng nha. <laughs> Ừm, thế là tốt rồi nè. Ừm, thực ra là cũng có chứ, ờ, bởi vì là khi mà bạn từ chối thì bạn hãy có thể nghĩ theo một cách cái cách như thế này, không phải là mình từ chối người ta, mà chẳng qua mình chỉ là từ chối cái việc đấy thôi. Tức là mình vẫn rất muốn giúp người ta, nhưng mà chẳng qua bây giờ, ừ, hoàn cảnh nó không cho phép cho nên mình không giúp được. Và, à, khi mà bạn đã có suy nghĩ như thế rồi thì bạn cũng hãy, à, mở một cái lời, gọi là, cho người ta thấy rõ cái ranh giới của mình luôn, mà hãy nói luôn thẳng là "Bây giờ em đang rất là bận, nếu như mà chị thấy ổn thì lúc khác em giúp chị được không?" Nếu mà người thật sự, nếu công việc đấy người ta cần luôn ấy, thì người ta chắc chắn là người ta sẽ không nhờ bạn nữa đâu. Còn nếu như mà công việc đấy chưa có gấp, đúng không nè, mà người ta vẫn muốn nhờ, thì bạn vẫn có cái thời gian là, ừ, khi nào đó bạn rảnh. Rồi từ bây giờ này, cho từ cái lúc mà bạn được nhờ ấy, cho đến cái lúc mà, à, bạn rảnh thì bạn sẽ có thời gian để bạn suy nghĩ, tức là cho bản thân mình nha, là được phép trì hoãn cái sự phản hồi đấy để có thể suy nghĩ rằng, ừ, "Cái công việc này mình có nên thật sự là mình có nên giúp người ta hay không?" Rồi nhìn lại hoàn cảnh của mình xem, hoàn cảnh này nó có cho phép mình giúp người ta hay không? Và nếu như mình giúp người ta thì liệu cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng gì không? Coi như là mình có thể chấp nhận rằng là ban đầu mình có thể hơi khó chịu nha, bởi vì mình sợ, đúng không nè, mình lo lắng, mình áy náy, đúng không nè? Nhưng mà thôi, mình hãy cứ chấp nhận cái cảm xúc đấy. Nhưng mà, ờ, coi như là chấp nhận như vậy thôi, biết là như vậy thôi, còn đâu thì mình vẫn hãy cố cố tránh rằng là, ừ, thôi đừng để bản thân là cứ chiều theo cái ý của mọi người, để sau này tự dưng lại cứ phải suy nghĩ rằng là "Ôi, làm như này xong tự dưng mình lại bị mệt ấy." Mà có khi nha, bạn giúp người ta xong, bạn bị mệt hơn, thì có khi nó lại còn tạo ra rất là nhiều điều hối tiếc hơn mà bạn chưa từng nghĩ đến nữa. Đó, bạn thấy thế nào?
Ừm. Ừm, sau khi mà nghe bạn chia sẻ thì thật sự là mình cũng phải là ngẫm lại bản thân của mình một tí. Có lẽ là cái thời gian, ừm, vừa rồi ấy, thì mình cũng chưa thật sự, gọi là, chia sẻ một cách rõ ràng và thẳng thắn về cái vấn đề của bản thân, và đưa cho những cái người mà mọi người muốn nhận cái sự giúp đỡ từ mình ấy, để mọi người có một cái hình dung nó rõ ràng hơn về lý do là tại sao mình lại từ chối. Mà mình chỉ từ chối chung chung xong rồi ừm, và mình chỉ bảo là mình bận, nói chung nhiều việc như thế thôi, thì có lẽ là mọi người cũng chưa có đủ cái căn cứ để mà có thể cảm thấy thông cảm, cũng như là, ừm, cũng như là không có bất kỳ một cái những cái suy nghĩ nào đó nó có thể là gây hiểu lầm giữa hai bên á. Đó, vậy thì khi mà nghe bạn nói thì mình nghĩ là trong những cái lần tới, trước khi mà mình đưa ra cái lời từ chối á, thì mình sẽ nói qua một cách rõ ràng hơn về cái việc là bản thân mình bận như thế nào và mình cũng rất là sẵn sẵn sẵn sàng mà có thể là giúp họ vào một cái thời điểm nào đó nó thích hợp hơn. Như thế thì cũng sẽ rất là tốt cho cái mối quan hệ của cả hai, sẽ tránh được những cái hiểu lầm, mà mọi người cũng sẽ thông cảm nhau hơn. Những cái lời khuyên của bạn thật sự là đã giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề ở trong đầu mình rồi. Mình xin cảm ơn bạn nhiều nha!
À, không sao nè. Đúng rồi nha. Cũng rất hợp lý nè. Ừm. Không có gì nè. Chào bạn nha!